<chuckles> الصحاب اخبارهم إيه بقى؟
الصحاب بقى آآ الصحاب في إجازة <laughs> الص الصحاب في إجازة از لأ مش قصدي يعني، قصدي الصحاب طبعًا دعمهم مهم، لكن طبعًا مش بيكون زي دعم الأهل، لأن الأهل هم أق أق أقرب ناس ليك، أهلك اللي هو أبوك أمك وأخواتك أو مثلًا آآ، أولادك أو زوجِك أو زوجتِك دعمهم بيفرق جدًا فوق ما فوق ما الشخص يتخ يتخيل حتى لو دعم حتى لو دعم بس على شكل التراضي، إن أنا باراضيك، فبادعمك على شكل مراضية وإن أنا أكون واقف جنبك لأن دي من الحاجات المهمة جدًا.
أصلًا! أوكي. إمم. عندك حق. إمم.
آآ
فكرة إن حد مش مش بس إن هو يدعمك، مش لازم يدعمك بحاجة مادية مثلًا أو كده كفاية إن هو أصلًا يعني يبقى دعمك معنويًا، وواقف جنبك أو في ضهرك زي ما بيقولوا، دي أهم حاجة عندك يعني.
هاقول لِك على حاجة آآ، عايز أقول لِك ساعات الدعم من من الأهل ممكن يكون في كوباية شاي أو كوباية قهوة. <laughs> أنا باكلمِك بجد، إن هُم مثلًا عارفين إن أنت مودك دلوقتي آآ، عايز كوباية شاي فأنت من غير ما تطلب كوباية شاي تلاقي أحسن كبواية شاي خمسينة بالنعناع جات لك سكر برّه، أو مثلًا يكونوا عارفين السكر بتاعك ويضب يا جماعة لأ، يا جماعة دي حاجة تانية، إحنا عارفين إنك عايزين تشرب شاي. <chuckles> ده ح ده حقيقي بالضبط، ده حقيقي بالض طب هاقول لِك على حاجة زي ما أنتِ تكوني ت تعبانة ومنفوخة في المطبخ، وتلاقي جوزِك مثلًا داخل يخلّص عنِك المواعين من غير ما يقول لِك، ياه! أو تصحي من النوم مثلًا تلاقي أو أو أو تصحي من المطبخ مثلًا لا قدّر الله تلاقي الحوض متوضب. <laughs> أنا عايز عارف إن ده دعم بيبقى بيبقى دعم قوي جدًا على فكرة، ومنها بتبقى رسايل رسايل غير م يعني غير مرئية، غير مرئية يعني إيه؟ يعني كل واحد بيقدم اللي يقدر عليه بالطريقة اللي تناسبه وبالطريقة اللي تليق بيه.
إمم. أصلًا! <laughs> إمم. أيوه. أنت دي الحاجة دي بتطبطب عليك لوحدها أصلًا، أنت فكرة إن يعني إمم، إمم. إمم. آه، دي حاجة كبيرة أوي، يا خبر! <laughs> مثلًا يا خبر! <chuckles> إمم، أيوه، دي حقيقة. إمم.

أنا كان قصدي إن ابعد الإزازة عن الأرض، الإزازة لمّا نزلِت في صن في قلب صندوق العربية عملت صوت، ما اتكسرتش، بس عملت صوت وصاحب العربية عينيه عليَّ أو عينيه على العربية، فهو كل حس <tsk> فهو شايفني، هو هو عارفني طبعًا، هو أول ما شاف كده، كل اللي في باله إن أنا كسرت إزاز العربية.
وبعدين؟ آه. أوه! وعِرِف إن أنت اللي عملت كده. إمم! أصلًا، إزاز العربية، مش إن أنت رميت حاجة.
فت فت آه. لأ، هو كل اللي في باله طبعًا إن في حاجة اتكسرت في العربية، إزاز عربية، إزاز مراية وفي كل اللي لقيته ساعتها الرا الراجل كبير في السن وكان قد أبويا <laughs> لكن لقيته بيجري ورايا ومسكني ومش عارفة إيه، وأنا رُحت ساعتها لسيدي- رحمة الله عليه- أعيّط، وياه! مش عايز أقول لِك عمل إيه.
أوه! آه. استنى، أنت أنت قُلت رُحت لمين؟
رُحت لجدّي، إن إحنا عندنا في الصعيد يعني أنا بالضبط، أنا رُحت با قُلت باقول لأ، أنا بي <laughs> ده ال ده اللي حصَل، ده اللي حصَل فعلًا. رُحت لسيدي، قعَدت معاه، آآ، وفضلت أعيّط، وأقول له: "ضربني، ضربني" يقول لي: "مين؟" والراجل ده كان جيراننا الحيط بالحيط. عايز أقول لِك
لأ، أنت ما قُلتش جدّي، قُلت سيدي صح؟ حلوة أوي الكلمة دي، جميلة، جميلة جدًا. <chuckles> يا حيا تعالَ ورّيهوني. <chuckles>
والله العظيم، يعني الراجل ده كان ح 30 ساعتها أو يادوب داخل على الأربعينات وسيدي أكبر وجدّي أكبر منه أقل حاجة ب40 سَنة، ومع ذلك، آآ جدّي طَلَع من جوّه، وهو نايم بالجلابية بقى بتاعت الجو اللي هو نايم بيها وطَلَع شو يعني بهدله، بهدله، والشارع كلّه اتلم إن هو في الراجل برضه فَضَل يزعّق، "ربّي عيالكم" ومش عارفة إيه، وحاجات زي كده وبج وسيدي مش ساكت، ماسِك عصاية ولازم يضربه. <giggles>
إمم. حلو أوي. يا لهوي! طَب الراجل عمل إيه؟ إمم. يا روحي. هاخد لك حقك، يعني هاخد لك حقك.
لأ، لأ، هو الصراحة لأ، كان ما كانش حد ما كانوا كانوا بيحبونا جدًا، هم كانوا يعني وكان دايمًا بيقولوا لأبويا وأمي: "ما حدّش يمد إي يع ما حدّش يمد على قد إيده ي حد" <chuckles>
إمم. أيوَه، بس طبعًا ما كانوش بيسمعوا الكلام.
"ما حدّش يمد إيده على العيال، ما حّدش يضايقهم." لا، لا مش كده، أنا عايز أقول لِك أنتِ فكّرتيني بحاجات <chuckles>
إمم.

واو! يعني الموضوع جاب نتيجة فعلًا يعني.
الموضوع جاب نتيجة فعلًا أنتِ بتقولي إيه؟! طبعًا الموضوع طبعًا برغم الصعوبات اللي إحنا مرّينا بيها وطبعًا تي ال التربية بتاعة والدي كانت شديدة شويّة وكنّا بنخاف منُّه وكنّا ساعات بنتكسف منُّه وإن إحنا نتكلّم قصاده، إن إحنا نعمل أي حاجة، لكن ط طبعًا التربية دي جابت نتيجة جدًا على مستوى التعليم وعس وعلى مستوى الإلتزام وعلى كذا مستوى يعني، برغم إن ممكن بعض الأبهات مثلًا بيكانوا بيكانوا كنّا بنشوفهم بي ي أو بعض الأولياء الأمور يعني بيشوف له بنشوفهم يعاملوا أولادهم بطريقة حلوة جدًا، طيّب طيّب أنت ي فإحنا كنّا ساعتها نغير يعني إشمعنا إحنا بابانا بيضربنا، إشمعنا إحنا مثلًا هو ما كانش الضرب المُبرح الصراحة، هو كان الضرب اللي هو إن إحنا كنّا فاكرينه ساعتها صعب، لكن لمّا كبرنا عرفنا إنّه كان ضرب تأديب مش ضرب مُبرح يعني الحمد لله، لأ طبعًا ده هو كان ضرب تأديب إن أنت إنّك تاخد بالك من الحاجة دي وتاخد بالك من الحاجة دي، <tsk> الموضوع الصراحة كان يعني ما كانش ما كانش سهل وما كانش صعب لكن كل ده فهمناه قدّام، كل ده فهمناه لمّا كبرنا، وأنتِ عارفة إن هو إن إحنا وإحنا أطفال مش بنكون واخدين بالنا من قد إيه الدعم بتاع الأهل موجود ومش بنكون واخدينا بن بنكون واخدين بالنا بالضبط من الدور، إنمّا لمّا كبرنا لأ شوفنا ده. بالضبط، بالضبط.
إمم. ما شاء الله. إمم. إمم، إمم. إمم. أيوه فاهماك. إمم. أيوه. بتاخد بالك لمّا بتكبر يعني بالذات بقى لو بقيت أب كمان بت بتركز هُم قدموا إيه فعلًا يعني.
بالضبط بالضبط ف الصراحة وال ب ده طبعًا بالنسبة لأهل. بالنسبة للصحاب بقى والأصدقاء أنا من صغري إجتماعي <laughs> أيوَه، أنا افتك أنا افت أنا افتكرت بداية كلامِك لمّا بتقولي للأهل والصحاب والأصدقاء وكده قُلت لِك أنا طبعًا ل بس أنا طبعًا أنا كنت متأثّر بالأهل أكتر فأنتِ وديتيني في حتّة كده خلّيتيني اعيط فيها حرام عليكِ.. <laughs>
إمم إمم. آه كنت لسه هاقول لك صحابك أخبارهم إيه في حياتك ما لهُمش وجود خالص؟ إمم. <chuckles> لا لا <laughs> خلّينا نسيب الأهل ونرجع الصحاب.